ค่ะ อยากจะให้คุณช่วยแบบ เออ อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า เสื้อผ้า เนี่ย มันสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณได้ยังไงบ้างอะค่ะ?
อืม ค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งตัวนะคะ เรามองว่ามันมีส่วนอย่างมากเลยนะคะ ในการช่วยเพิ่ม ความมั่น ใจ เพราะว่ามันเป็นการที่ให้เรา ให้ผู้คนน่ะค่ะ ได้เห็นภาพลักษณ์เรา หมายถึงภาพลักษณ์แรกที่เห็นเนี่ย นอก นอกจาก มาจากเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ย เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนจะมองเห็นก่อนแบบผิว เผินน่ะค่ะ โดยที่ยังไม่ได้รู้จักกันเนี่ย มันก็มี ส่วน ต่อความคิดของคนที่พบเจอเราอะค่ะ เราก็เลยมอง ว่า การใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมเนี่ย มันจะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจ แล้วก็ช่วยเพิ่มบุคลิกที่ดีให้กับคนได้ค่ะ
อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ